Competizione, certo.
In competizione e soprattutto a un certo punto tu non vivi più con loro, no?
Ah-ah.
Quindi non fai neanche in tempo a ristabilirti con le tue capacità adulte di relazione, perché ti ti vivi meno, no? E quindi
Sì, sì, sì. Certo, rimangono, diciamo, un po', uhm, consolidate quelle che erano le dinamiche di quando stavi in famiglia, insomma.
Ti n Bravissime e ogni volta quando ti rim torni nel piccolo gruppo familiare, vengono a galla, anche se tu sei cambiato e in automatico vengon fuori delle dinamiche di quando eri ragazzino
Okay. Okay, capito. Mh. Mh-mh.
e quindi con loro io ho fatto veramente molta fatica. Ho
E come l'hai gestita? Come come sei riuscita a fargli capire, ehm, che effettivamente avevi deciso di porti in maniera diversa e quindi, ehm, di pensare innanzitutto a te stessa e comunque di mettere dei limiti? Come hai fatto a farglielo capire senza che si ferissero?
Allora, ancora adesso, lo sto cercando di far capire, è un lavoro ancora <chuckles> in evoluzione, però ho iniziato piano, piano, mhmm, <tsk> ad esempio, su cose che non mi piacevano, dar per scontato, che ne so, quello che è tuo mio, quello che è mio è tuo, banalmente, eh. Cioè l hai una casa fuori campagn in campagna, inizio a venire; lo do per scontato che io posso venire perché quello che è mio è tuo. Oppure il pretendere dar per scontate alcune cose: che una si occupi sempre, si faccia carico di alcune cose della gestione dei genitori, perché? Perché tu sei quella capace, perché tu sei quella sveglia, perché tu sei quella che usa il computer, perché tu eh, eh, a un certo punto, ho dovuto dire
Ah, ecco. È lu Mh-mh. E e. Mh-mh. Certo. Mh. Ah, okay. Ecco. Quelle più capaci poi a un certo punto diventano no, si s si sovraccaricano e quindi non riescono più a pensare poi alla propria vita. E quindi adesso l'hanno l'hanno presa bene, insomma, adesso, l'hanno un po' capita.
È questo il punto. Diciamo che iniziano a digerirla. Presa bene non lo so. 2 cose: intan
Ah, okay. Ma tu hai un scusami, perdonami, p vai avanti sì, sì. No dicevo chiedevo se hai escogitato, mettiamola così, un modo per comunicare questa cosa, uhm, che vedi efficace, no, nei confronti magari delle tue sorelle o, uhm, dei tuoi genitori, oppure ancora stai cercando una maniera di comunicare questa cosa, questi tuoi limiti in maniera che loro la li possano intanto capire e poi accettare, no?
No, no, dimmi, dimmi.